Ah, pode ser.
Ah, ele mudou totalmente o o ciclo circadiano, né?
Pode ser que, eh É. É, talvez você quando começar o teu horário de dormir, por exemplo, se você vai pra cama 22h30, umas 21h começa a apagar as luzes da casa. Deixa um abajurzinho e vai avisando, né, o teu cérebro que chegou a noite. É.
Hum. Ah, é igual criança, né. Aquela rotina de criança para dormir. <laughs>
É, é, talvez isso possa ser uma solução.
Não conversa com ninguém. Não fala no telefone com o Brasil. <laughs>
<laughs> É, não fala. Ou também tem uma uma eu já vi, eh, também alternativas que é de você escrever
Ah, isso eu não sabia.
eh, es você escreve assim: “Olha, que que eu tenho que resolver? Tem que resolver tal questão, tal questão, tal questão”, eh, deixa no papel. Tira da cabeça, né? Então você condiciona <laughs>
Ah, larga no papel, né? <laughs> Ah, legal. Dá uma ordem: "Olha, vai ficar aí nesse papel aí. Amanhã eu lembro". <chuckles>
É, amanhã eu vou lidar com isso. Põe ali na agenda. Põe a data pra aquilo. Mas você, assim, também É, avisa avisa a tua mente que não é a hora de falar disso agora. Deixa pra pra tratar amanhã. E aí você põe ali como uma agenda. E e, na hora de deitar, vai fazendo, eh, aquilo um ritual, né? Então abaixou a luz se quer ler um livrinho eu não sei se você olha celular. Mas olhar telas também estimula muito, o nosso cérebro, né? Então a gente fica muito estimulado ali com cores, com luzes, com cor. E também isso pode atrapalhar. E aí deita, faz aquele ritual. Na hora que você deitar na cama, o teu corpo já está percebendo todo um cenário de descanso, né? Daí você percebe, né? E deitar foi uma pose confortável, ajeita bem o travesseiro e deita de uma forma de descansar.
Olha, isso é uma boa ideia. Não tentei isso ainda não. Hum. Hum. Aham. Aham. Aham, vou tentar. É. Ah. Hã, eu tenho que percebe, né? É verdade. Hum. Hum. Ai, eu tenho que ir re é, tem que acostumar meu corpo de novo, igual a criança acostuma, né? <chuckles>
É. É exatamente, exatamente. Mas é, provavelmente você vai conseguir. Se você fazer um pouquinho por dia, o teu cérebro a tua mente vai perceber. <chuckles>
É, verdade. Tá ok. Muito obrigada. Gostei muito das sugestões, viu? Valeu.